Yang selalu buat enjoy ya, Kak? Sebenernya aku suka sih kayak misalnya zumba gitu kan. Nah tapi, kan itu sebenernya banyak ya, Kak, tapi aku nggak tau kenapa aku hanya memilih 1 zumba yang sama setiap hari. Atau mungkin, eee, 2 gitu, dan aku kayak, "Aku udah bosen ini ini mulu," gitu kan, aku pengen yang lain, cuman aku juga kayak, "Yang lain kayak gak menarik," gitu. Mungkin karena aku sudah nyaman ya dengan satu video itu, eee, jadinya aku mengulang hal yang sama terus nih, Kak. Jadi aku kayak, "Apa mungkin karena aku sulit untuk mencari atau mungkin karena kayak, eee, aku udah terlalu nyaman dengan yang ini, jadi aku malas mencari yang lain." Nah, itu juga aku kayak bingung ya, tapi sejauh ini, aku ketika mencoba hal yang sama terus gitu kan aku merasa bosan, tapi kalau mau pindah juga iya kalau mau pindah juga berat gitu, Kak. Jadi kayak bingung mau mau gimana, nah gimana tuh, Kak, yah?
Mmm. Oke. Oke. Mmm, hmm, oke. Oh, paham. Mmm, iya. Paham sih. Mmm, hmm. Iya, masuk akal sih. Mmm. Tapi tapi seberapa sering nih kamu maksudnya setiap minggu, aku mungkin kamu udah jelasin tadi ya, sorry kalo ke-skip, tapi setiap minggunya, eee, rutinnya tuh berapa kali sih kamu latihan kayak gini? Entah zumbalah, entah workout-lah gitu, atau senam gitu.
Aman aman. Oh, kalau misalnya untuk zumba atau senam ini sebenarnya, mmm, kalau pinginnya sih, Kak, setiap hari. Cuman, eee, terkadang ada berapa hari ke-skip gitu, jadi gak tentu, Kak. Tapi aku kayak menentukan, setiap sore jam segini, gitu, tapi nggak mesti tiap hari. Tapi kalau misalnya aku ada waktu luang, aku selalu mengusahakan gitu, Kak, ngusahakan kapan waktu itu.
Oke. Oke. Iya. Mmm, berarti prefer-nya di sore hari ya?
Bener, Kak, prepare-nya di sore hari sejauh ini sih. Tapi sebenernya mau diubah ke siang juga gitu kan, Kak, sebenernya waktu aku kosong itu siang ke sore itu lumayan senggang, makanya aku kayak menyisihkan di situ.
Oke oke, mmm. Oh, oke. Mmm, selain ini kalo latihan sendiri aja atau pernah tuh kayak ngajak orang lain, entah temen, entah anggota keluarga gitu, atau memang, eee, lebih suka sendiri aja atau kayak gimana tuh?
Nah, karena kebetulan aku juga anak kosan ya, Kak, ya. Jadi aku itu memang ngerjainnya tuh sendiri dan kalaupun mungkin nanti aku pulang gitu kan, ngerjain di rumah aku kayak malu gitu. Karena aku bukan tipe yang ini, Kak, yang bergerak aktif gitu lebih tipe yang kaku. Jadi aku itu lebih mungkin lebih percaya diri, pede kalau misalnya geraknya sendiri gitu, nah kalo heeh. Kalo ada orang pun mungkin ada kemungkinan kalau ini sih, Kak, ikut les gitu ya, itu kan sama-sama mungkin kan, orang-orang sama sama nggak tau. Tapi kalau di depan orang yang aku kenal, orangnya tau aku, nah ada tuh kayak aku malu untuk bergerak, ada yang kayak gitu, iya.
Mmm. Mmm, m ke. Oke, hmm. Paham. Sendiri ya. Oke oke Hmm, Kak. Ya. Gak pede ya. Oke, cukup cukup paham sama situasinya dan, eee, aku langsung aja ya, Kak, pengen kasih masukan. Yang pertama mungkin kayak, kamu kayaknya perlu deh untuk
Boleh boleh boleh.